Н-да, потому что, вот знаете, мне почему обидно, что вот есть же семьи, э, вот даже семьи, да, если брать, кому действительно нужна помощь. Но люди настолько вот привыкли, что повсеместно обман, не хотят никому ничего жертвовать, думают, все п притворяются, все мошенники и так далее, или сильно приукрашивают. Но что и люди становятся, мне кажется, из-за этого равнодушнее друг другу.
Мгм. Да да. Есть такое, да. Просто часто это используется, вот, чтобы обманывать людей. И, к сожалению, к сожалению, да, это влияет на уровень доверия в обществе, э, а к так, к таким инициативам в том числе.
Да, да, да. Ну, вот да. Ну, а как вы думаете, вот как как так? Можно ли вообще что-то сделать, чтобы как-то вот отличать, а, вот такие ситуации, э, не непорядочные, скажем так, от ситуаций, когда действительно людям нужна помощь?
Ну, мне кажется, надо каких-то, ну, м не вестись на какую-то рекламу на сайтах непонятных, а, вот в каких-то соцсетях, а, нужно, а, ну вот, н аб я бы пред предпочел, наверно, вот помогать через какие-то вот известные общественные организации, у которых, ну, сформировано уже как бы доверие, да. М, понятно, да, как как они финансируются, вот как у них п прозрачная отчетность, а вот и, э, ну, и поэтому я бы предпочел такие организации.
Мгм. Ну, понятно, конечно. М-да. Мгм. М-да, да. Который всё проверили, да, все справки и так далее. Н-да. Н-да. Но это прозрачная отчетность, я не знаю, насколько она всегда на самом деле прозрачная. А, ну, вот это, з нь я не знаю, сложная на самом деле тема. М, ну, мне кажется, вот поэтому, знаете, многие, когда думают о помощи, вот предпочитают что-то, э, земное, реальное, а-ля по по помочь бабушке, которая сидит и просит. Это самое лю
Но это тоже уже уже хорошо, <chuckles> когда мы можем таким образом как-то, м, помочь, да.
Конечно. Конечно, но, с другой стороны, вот мне тоже рассказывали, что далеко не все эти бабушки, ну, опять же, не знаю, насколько это правда, не все они нуждаются. Просто у них, вот, условно, они себе откладывают на книжку, ну и так далее. Ну, т тоже, э, да да да.
Бывает, бывает, да. Но иногда, э, и я так для себя принял, что, м, если, э, уже решил помочь, да, то, как бы, это уже не твоя ответственность. Да, то есть ты, как бы, действительно деньги отдал. То есть понятно, что, у, конечно, хо хочется проверять, да, чтобы действительно это попало в нужные руки, а вот, на доброе дело. А, но если уже пожертвовал, то, мне кажется, дальше беспокоиться уже не нужно, потому что, ну, как бы
Мгм. Н-да. И куда это пойдет, да? Да, да, да. Да. Ну, конечно. М-да.
ты своё желание проявил, а дальше уже это на совести тех людей, которые эти деньги приняли.
А у вас было, вот, кстати, вот, э, и я и вы ск вы что-то сказали про жену, я так и не поняла, у вас всё-таки была ситуация жертвенности, когда вы отдали последний в себе в ущерб?